Allora io vorrei chiederti, secondo te come si costruisce la fiducia tra i membri della famiglia?
Allora guarda è una bellissima domanda perché credo che sia un po' il punto di partenza, ehm, su cui poi si costruiscono le relazioni, sia in famiglia ma che poi hanno anche dei ehm, dei risvolti su quella che è la nostra vita sociale e la nostra costruzione dei rapporti al di fuori. Quindi, ehm, secondo me è un po' il punto di partenza di tutto la famiglia ed è importantissimo quindi creare un ambiente di fiducia, ehm, e effet e di mhmm, e un ambiente sicuro in cui ci si sente accolti, anche effettivamente per poi magari, ehm, ritornare in caso di difficoltà. Quindi avere un posto e un porto sicuro dove poi poter poter tornare quando non si è al al massimo e avere sempre qualcuno accanto, ecco.
Mh-mh, okay. Mh-mh. Okay. Okay. Che ti accolga. E dimmi, mhmm, mi racconti magari un'esperienza, un un episodio concreto?
Certo. Mh-mh. Allora, ehm, io con la fa mia famiglia, ehm, ho un bellissimo rapporto ma, ehm, è una cosa che è stata costruita nel tempo. Quindi sicuramente, ehm, i miei genitori hanno fatto un bellissimo lavoro, quindi sono state delle persone molto aperte, ehm, e amorevoli anche; però credo che, ehm, a volte questo non basti. Quindi ci sono molti esempi anche di persone che magari hanno avu hanno avuto un'infanzia tranquilla o dei genitori comunque amorevoli e che poi magari non son riusciti a costruire da parte loro un buon rapporto con con i genitori. Quindi più persone mi hanno magari raccontato di questa fatica anche a relazionarsi con ehm, con loro, ehm, facendo fatica anche magari a raccontare e a condividere cose della propria vita privata; ehm, che secondo me, ehm, è limitante perché bisogna entrare nell'ottica che magari i genitori, ehm, sono le persone che ci vogliono più bene al mondo. Ehm, ovviamente ci sono casi e casi nel senso
Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Sì, sì, sì assolutamente ma comunque esatto, in una famiglia funzionale diciamo <chuckles> dovrebbe essere così la norma.
in linea generale, ecco Esatto. <chuckles> Esatto brava. Famiglia funzionale proprio azzeccato diciamo. Quindi magari, ehm, ovviamente purtroppo ci sono dei casi che non rispecchiano questa realtà, ma diciamo che in linea di massima, i genitori son le persone che effettivamente, ehm, ci guardano le spalle.
Mh-mh. Mh-mh. Ti vo esatto. Esatto ti proteggono e cercano, uhm, di guidarti nel miglior modo possibile per quanto anche loro poi siano esseri umani, o no?
Assolutamente, e infatti questa che hai detto è una cosa veramente importante secondo me, anche capire che i nostri genitori sono esseri umani come noi, non sono supereroi, ehm, e, ehm, stanno vivendo anche loro per la prima volta. Sono genitori anche loro per la prima volta e hanno avuto a che fare con bambini, adolescenti, ehm, adulti, ehm, che poi siamo diventati sempre per la prima volta. Quindi, secondo me, questo è un è il punto di partenza anche per avere un rapporto, non dico paritario perché comunque, ehm, non non è un rapporto paritario
Mh-mh. Mh-mh. Esatto, certo. Mh-mh. Esatto, certo. Certo. Ci vuole comunque Esatto.
ehm, per anche per antonomasia, nel senso cioè i genitori sono a ehm, nel gra nel gradino superiore, ehm, però comunque capire che sono delle persone anche loro, secondo me.
Mh-mh. Mh-mh. E, ehm, magari questo può essere anche un punto di partenza per, ehm, forse crescere da un punto di vista empatico, no, capire le loro motivazioni e cercare un po' di mettersi anche nei loro panni.
Mh-mh. Ma secondo me anche per oltre questo che hai detto che che è veramente molto interessante anche per, ehm, m magari perdonargli anche qualcosa, perché comunque capita che magari facciano degli errori ripetend cioè, ehm, appunto sono delle persone anche loro, ehm, e capita che facciano degli errori, che reagiscano magari male alcune volte, ehm, che capita quella volta che sono magari più stressati, o più distanti o più distaccati, ehm, come capita a noi. Quindi mi immagino io, in questo momento senza figli a dover avere a che fare con magari un bambino che non dorme, o un adolescente un po' ribelle, mi sento già, ehm, sovrastimolata e sobbarcata da dalla responsabilità. Quindi secondo me, anche partire da questa cosa, che loro sono sono degli esseri umani, serve magari anche per a perdonarli e a creare un buon rapporto con loro.
Mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Certo. <chuckles> Okay. Beh questo sì è molto interessante, perché magari non è un ragionamento comunissimo quello di pensare ai genitori proprio come delle persone, oltre che al di fuori del ruolo di proprio mamma e papà, no?
Certo. Certo. E infatti questa è una cosa che mi ha aiutata molto, anche perché prima magari, non so, ehm, quando ero più piccola, ehm, pretendevo molto anche da loro perché capivo l'importanza della figura del genitore quindi, ehm, quello che avrebbero dovuto fare, non so avevo una mia fantasia di quello che effettivamente quindi, i miei genitori hanno sempre lavorato entrambi e invece nella mia, ehm, immaginazione fantastica avrei voluto che stessero a casa con me tut sempre, ehm, quindi andare a giocare a pa al parco come magari vedevo nei cartoni animati, capito?
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh. Certo. Sì, sì, sì, sì, sì. La tipica famiglia diciamo, del Mulino Bianco, no, quella che vedi in TV, che fa colazione tutti insieme sorridenti.
Esatto. <chuckles> Esatto. Bravissima anche l'esempio della colazione super azzeccato, perché per esempio io non ho mai fatto colazione con i miei genitori, ehm, quindi magari era una cosa molto veloce, ehm, mia mamma che si prendeva un caffè al volo, mio padre che usciva anche prima, quindi sai proprio il momento della colazione io non l'ho mai vissuto; quindi, ehm, è un esempio super calzante. Quindi magari, ehm, capire che, ehm, credo che anche i miei genitori magari volessero fare colazione con calma a casa con la brioche, il cappuccino o andare tutti insieme al bar, ma che non potessero effettivamente. Quindi, vabbè questo ovviamente è un esempio, ehm
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Certo. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì. No però molto molto azzeccato secondo me. Ehm, infatti ti vorrei chiedere ma, mhmm, tu, ehm, visto che i tuoi genitori lavoravano entrambi, hai avuto la possibilità magari di vivere di più, ehm, se ne hai avuto la possibilità, il rapporto con i tuoi nonni oppure no? Sono state delle figure presenti e importanti nella tua vita oppure no?
Esatto. Mh-mh. Molto, molto assolutamente. E infatti questa è una grande fortuna, ehm, che che reputo di avere, ehm, che sono appunto i nonni. Quindi, ehm, senza nulla togliere alle famiglie che magari non hanno l'opportunità o, ehm esatto o magari i nonni non sono disponibili, sono lontani, ehm, e che devono effettivamente affidarsi a dere affidarsi a delle figure esterne come una babysitter, una tata, ehm, però, ehm, essere cresciuta in famiglia quindi con i miei nonni, ha sicuramente aiutato a costruire un bel rapporto in generale nella fa nella famiglia. Anche perché i miei nonni quindi mi erano un po' il surrogato e andavano a completare quello che i miei genitori non potevano effettivamente darmi a livello di tempo ed attenzioni. Ehm, e quindi questa è stata una grande, grande fortuna. Quindi magari la colazione che dovevo fare velocissima con con i miei genitori potevo farla a casa magari tranquilla con i miei nonni, o al parco; ehm, il pomeriggio con i miei genitori era impossibile perché giustamente lavoravano entrambi. Invece magari mia nonna dopo la scuola veniva a prendermi, mi portava al parco, mi portava le focaccine, ehm, quindi queste quest
Okay. Mh-mh. Certo. Purtroppo. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh. Beh questo è bellissimo, no, un cioè dei re dei bellissimi ricordi, no?
Certo. Assolutamente, assolutamente.
Eh invece, ehm, parlando un po' al presente, sempre di rapporto con i nonni, non so se tu hai la fortuna di averli ancora i tuoi nonni. Okay.
Mh-mh. Allora non non tutti. Ehm, purtroppo quelli che che mi hanno cresciuta no, ehm, però agli altri due sì, che sono comunque vicini ma non non sono quelli con cui sono cresciuta effettivamente.
Okay. Okay. Okay. Ecco io, ehm, volevo chiederti secondo te come cambia il rapporto con i nonni quando tu magari, ehm, sei bambino e quindi li vedi in quel ruolo lì, è un po' collegato al ruolo dei genitori, no, che uno cambia crescendo; e invece il ruolo che poi, ehm, vanno a prendere i nonni quando magari poi loro sono anziani, e un po' si invertono questi ruoli, no, che che diventano loro un po' i bambini in famiglia.
Mh-mh. Erto. Certo. Mh-mh. Eh sì, ehm, diciamo che hai descritto molto bene, è una cosa che che succede. Quindi, ehm, da piccolo seco ecco questa è una cosa che che invece non son riuscita a fare, quindi magari vedere, ehm, i nonni come delle persone anche loro, cioè per me invece no, loro erano, ehm, gli angeli, i custodi proprio, non è una cosa che sor cioè, ehm, capito. Forse perché non non ce n'era neanche bisogno cap mhmm, nel senso: erano le figure che s mi hanno mi hanno proprio cresciuta molto amorevolmente e sai, non dovendo metterti regole e quindi sbagliando anche meno, avendo un ruolo molto privilegiato i nonni, è anche difficile a volte vederli come persone. Cioè li vedi perfetti praticamente, ehm, sempre per chi ha la fortuna di di vederli così. Ehm, e quindi quella è stata difficile poi da v da far da vedere quando i miei nonni sono ovviamente invecchiati, ehm, e quindi abbiamo vissuto quello che hai descritto tu prima, quindi un, ehm esatto un'inversione dei ruoli, ehm, che da una parte è dolorosa: quindi sai dover magari, uhm, prendersi cura di un nonno che fino a poco tempo fa si è preso cura di te, ehm, è difficile effettivamente; ehm, però anche lì bisogna capire che fa parte della vita, quindi anche questi dolori, ehm, fanno parte di quello che è il passare del tempo. Quindi noi diventiamo belli, grandi, forti e quant'altro e purtroppo loro loro invecchiano e esatto. Ehm, quindi
Mh. Okay. Mh. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì. Mh-mh. Certo. <chuckles> Sì. Mh-mh. Certo. Sì. Mh-mh. Un capovolgimento dei ruoli. Okay. Sì. Sì. Mh-mh. Okay. Mh. Si rimpiccioliscono un po' forse. Mh. Invece okay scusa, vai, vai.
No, no, era per appunto per per confermare quello che mi avevi detto te, che è un percorso un po' doloroso però necessario, ecco.
Mh-mh. Okay. E invece, mhmm, volevo chiederti ritornando un po' al tema della fiducia dentro casa, secondo te ci sono dei piccoli gesti da fare tutti i giorni che magari sono anche, ehm, difficili da notare, no, perché magari vanno un po' in sordina, che però hanno un ruolo importante in in questo scopo o no?
Mh-mh. Mh-mh. Allora secondo me, ehm, allora partendo sempre da dal fatto che i miei genitori lavorano molto e che quindi io vedo poco, ehm, secondo me l'importante è godersi invece i momenti in cui, ehm, si sta insieme. Quindi, ehm, cercando di condividere il più possibile, quindi raccontando la propria giornata, che può sembrare un po' una banalità perché, ehm, magari nel senso, non non ne troviamo neanche il bisogno, non abbiamo fatto niente di particolare, però effettivamente è un po' per tenersi aggiornati e partecipi nella vita di di ognuno. Ehm, non potendo esserci fisicamente, ehm, magari anche proprio tenersi aggiornati, ehm, raccontare la propria giornata e parlare di se stessi, quindi, ehm, condividere anche delle cose magari della propria vita, ehm, paure, dubbi, ehm, gioie.
Mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh. Okay. Beh, perché forse è un po' dato per scontato che, ehm, i nostri genitori o comunque in generale i nostri familiari ci conoscano, no. Però forse è importante anche fare uno sforzo in più per farsi conoscere e per farsi capire.
Esatto. Assolutamente. Anche perché prim anche perché come dicevamo prima per vedere le persone i nostri genitori come del anche loro degli esseri umani e delle persone che stanno facendo le cose per la prima volta, proprio come noi, è importante anche conoscere i genitori dall'altra parte, quindi non: "Ah sì mia mamma lavora lì, mio papà lavora lì e basta." Ehm, quindi magari
Mh-mh. Sì. Certo. Mh-mh. Fare anche magari domande, no, ehm, cercare di mh-mh, bene. Beh questo
Esatto. Esatto, secondo me è molto importante anche questa cosa.
Sì, sì, sì, sì. Questo è molto interessante anche perché magari certe volte i genitori stessi sono loro a non a non esporsi più di tanto, no, a a non raccontarsi più di tanto. Invece magari potrebbe essere un un modo proprio per ridurre le distanze e conoscersi veramente, quello di raccontare. Mh-mh.
Certo. Certo, infatti questa è una cosa che, mhmm, ha aiutato molto me e la mia famiglia come ti dicevo. Non potendo esserci effettivamente, ehm, in determinati momenti di persona, ehm, capita a volte di di perdersi un po' via, capito; magari, ehm, vedendosi solamente la sera quando si è tutti stanchi, ehm, quindi dire: "Ah sì mangiamo e poi andiamo a letto perché oddio oggi voglio solo dormire", oppure ne ca magari, ehm, esco la sera quindi, ehm, mangio di fretta e poi devo andare via, ehm, e secondo me invece anche cenare tutti insieme la sera, quindi non magari ognuno, ehm, quando ha fame o quando arriva a casa, ma ci si aspetta e, ehm, si cena tutti insieme, ehm, per anche poi io parlare. Credo che questa sia un'abitudine molto sana e bella che abbiamo creato, che è stata un po' imposta da mia mamma, che sai all'inizio ti pesa magari da adolescente: "Ah no vorrei mangiare in camera a guardarmi la mia serie TV"; invece è una cosa che ho che ho apprezzato molto col passare del tempo.
Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Beh sì. <chuckles> Sì. Mh-mh. Beh questo è molto interessante, ehm, anche perché in questo modo si creano proprio quelle che si possono definire delle abitudini sane, no, da da condividere in famiglia. Beh, ti ringrazio perché mi hai raccontato delle cose anche molto private e quindi ti ringrazio di esserti aperta con me. È stata una conversazione molto interessante.
Assolutamente. Guarda, ti ringrazio delle delle belle domande e dei dei begli spunti, veramente. Grazie mille.
È stato un piacere. Ciao.
Anche per me. Ciao.